んそうなんですよね。いちがつ、にがつだったら、ま、大体降るかなとは思うんですが、もう、れ年々雪がふ少なくなっていて、去年ら、あ、一昨年もそうですね、年末年始だったら大丈夫かなと思って、まあ、仕事休みとかも考えると、年末年始しかなかったので、もうししかも、雪が多いスキー場、どっかり降るところを予約したんですけど、ん結構雪が少なくてですね、ま、あんまりしめなかったっていうのがあって、お金だけかかっちゃったてちょっと んね。あったんですよね。うん。
うんう。 うん。 ええ。 うんうん。 はい。 うんうん。ほうですね、うん。 うん。 うんうん。 ええ。 うわ、そうだったんですか。 じゃ、これは結構運が大分かかってくるところなんですね。